Oke. Kalau untuk sekarang, sih, hobi aku itu lagi, eee, giat-giatnya meng-explore beberapa komunitas yang ada. Baik itu offline atau online. Nah
Oke. Oh, maksudnya komunitas itu kayak gimana, ya? Seperti apa?
eee, komunitas itu kayak ini, ya, kayak lebih, eee, apa, ya, komunitas itu kayak ini, Bang, tempat wadah belajar, gitu. Nah, a eee, jadi ada beberapa komunitas yang aku ikutin, yang sekarang itu ada komunitas olahraga, komunitas bisnis kayak UMKM yang ada di kota aku, terus, eee, komunitas, eee, olahraga udah tadi ya?
Oke. Iya. Iya. Oh, oke. Iya. Komunitas olahraga, bisnis.
Eee, komunitas, eee, ini kayak heeh, mental health. Nah
Oh, oke. Jadi, hobinya ini, eee, lumayan unik, ya. J lebih ke arah hobi, ke jaringan atau relasi gitu, ya? Kayak tadi, eee, ikut komunitas olahraga, kemudian ikut komunitas bisnis, dan ikut komunitas, eee, apalagi tadi, UMKM, bisnis, olahraga
Iya. Sama mental health.
dan mentan mental health ya? Oke dan kesehatan mental, oke. Nah, eee, gimana Kakaknya nyelipin hobi tersebut di antara, eee, sela-sela waktu kerja? Nah, ngomong-ngomong soal kerja, kerja apa dulu nih, Kak?
Iya, benar. Oke. Aku kebetulan, eee, apa ya, udah enggak kerja di office lagi, kayak kerjaan di kantoran iya. Jadi, sekarang aku full freelance. Nah, full freelance-nya sendiri itu, aku cuma membutuhkan waktu, kerja itu, cuman 4-6 jun jam doang, tapi biasanya itu sampai 4 jam doang. Biasanya, Bang, gitu.
Oh oke, yang formal gitu, udah engga? Oke. Oh, freelance.